Tabii, ya, seyahat etmeyi genel olarak seviyorum. Iıı, yani, yıllardan beri seyahat ediyorum. Iıı, nerelere gittim? İşte, işte, ame Amerika'ya gittim. Avrupa'da dolaştım. Eee, bir, ııı, onun dışında, Avrupa dışında, bir, en uzak, en uzak demeyeyim de, ya, en uzağı Amerika'ydı. Eee, bir de, işte, Dubai'ye gittim, ama genel olarak, böyle, en böyle, çok seyahat ettiğim, eee, şey, eee, Balkanlar ve Avrupa oldu genelde. Şu anda da, hani, Avrupa'da yaşıyorum. Bir de, seyahat etmesi daha kolay oluyor, işte, ne bileyim, 1 saate, eee, bir yerdeyim, 2 saate bir yerdeyim. Böyle, tık, tık, tık, tık, böyle, işte, sınır yok, bir şey yok, ııı, pasaport kuyruğu yok, falan. Güzel oluyor. Eee, bir de şey, geçe ya, bu sene çok yapamadım seyahati, ama geçen sene, eee, işte, ilk, taşındığımda Avrupa'ya sürekli gezdim. İşte, İtalya'sı olsun, İspanya'sı olsun, efendime söyleyeyim, işte, Budapeşte'si olsun falan, güzeldi yani.
Hı hı. Hı hı. Hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Çok güzel, gerçekten. Eee s Hı hı. Seyahat etmek, sana eminim ki, çok şeyler katmıştır. Farklı yerleri görmek, farklı insanlarla tanışmak. Peki, bu seyahat etme artık tutkusu diyebilirim, çünkü, eee, bayağı bir yer gezmişsin. Eee, ne zaman başladı? Nasıl böyle bir şeye karar verdin? Çünkü zaman önemli, bütçe önemli. Biraz bunlardan bahseder misin?
Tabii. Hı hı. Hı. Güzel tabii, ya, ilk seyahat etmeye ne zaman başladım? Zaten, hani, eee, Türkiye içi, zaten, hani, geziyordum. Hani, ailemleydim. O zaman çocuklardı, işte, şeye gidiyorduk, tatillere gidiyorduk. Oraya, buraya gidiyorduk. İlk, böyle, tek yurt, ııı, hem tek, hem yurt dışı çıktığım, böyle, bir okul gezisi vardı. Almanya'ya, Münih'e gitmiştik. Eee, o çok güzeldi, beni çok etkilemişti. Baktım işte, bir, a eee, mi
Hı hı. Hı hı. Kaç yaşındaydın? Y yani gerçekten, hani, tek başıma çıktım, diye bahsettiğin için merak ettim.
Kaç yaşındayım? Ah, 7. sınıftaydım herhâlde 10 ya da 11 yaşında falanım yani, hani, o dönemler küçüğüm.
A, çok küçük. Ailenin böyle, eee, bir, şeye tepkisi ne oldu? Sen mi ısrar ettin, gitmek istediğini? Yoksa, ailen seni mi, yönlendirdi?
Yo, yani, böyle bir şey var dedim. Bir de arkadaşlarım da gidiyordu galiba. Zaten, hani, anne, babalar tanıştığı için, eee, tamam, sen de git dediler. Eee, problem olmadı yani. Eee, sonra da.
Hı hı. Hıı. Çok ilginç olmuş gerçekten, o yaşta. Çok güzel bir açılım yapmışsın.
Toplu şekilde gitmiştik yani. O yüzden, böyle, baktım, işte, böyle, insanlar nasıl yaşıyor, ne yapıyor, farklı insanlar neye benziyor, binalar neye benziyor falan. Orada, bana, eee, bir, ııı, ımm, ufkumu biraz açmıştı, ya dedim ki "Evet. tamam, ben yurt dışında yaşamak istiyorum." yani. Eee, o yüzden güzel olmuştu.
Hı hı. Hı hı. Peki, bu düşünceye vardın ve bunun için, yani bu düşünceye varmak için, hayatında neleri değiştirdin? Nasıl bir yol izledin o ya yaşında? Ona, öyle karar verdikten sonra.